あの、今までね、生きてきた中で、ま、いろんな方と出会ったりしてきたかと思うんですけれども、えっと誰かとの出会いで、人生が変わったことってありますか？
そうですね、もうやっぱり、もう誰と言えば、もう私の夫ですね、やっぱり。
あ、はいはい。どんな出会いだったんですか？
<laughs> あのね、ほんとに偶然だったんですけど、あの、そう、香港でね、出会ったんです。で、香港のうん、で、しかも、もう普通のナンパだったんですけど。
うん。 香港で。うん。 <laughs> あれ、日本人の方ですか？
<laughs> ううん、アメリカ人です。うん。
おお、何年くらい前の話？
ひだ、もうすっごい前ですよ。もう25年以上前ですね。<laughs> うん。です
にじゅうごねん以上前の香港。ああ、自由な感じですよね、そうするとね。うん、うん。
そうですね、自由でしたね、まだね。うんうんうん。あの空港もまだ、あの、古い空港の時でしたね。うんうん。
うんうん。 ああ、じゃ、香港に旅行に行かれて、あの、ご主人も旅行で、アメリカの方が来てたってことですか？おお。
うん、はい。 そうですね。うん。とやま、仕事で来てたんですけど、ま、私は旅行で、友達が、あの、香港にで、仕事をしてたので、で、ま、その関係でちょっと遊びに行くっていう時に、出会ったんですね。
ええ。 うんうん。 ほお、どんな場所で？
うん。 もう、バーですね。<laughs> うん、そんな感じですね。
え、バーで？お、すごい。<laughs> え、じゃあ向こうから声かけてきたんですか？ うーん。え、最初どうでしたか？
いや、まあ、でも、若い時って、特に昔って、今みたいに、あの、オンなんて、オンラインで人と出会うみたいなことってなかったから、なんか、出会いなんかナンパも出会いの1つだったんですよね、なんかね。ううん。だから、で、ま、若かったのもあったし、あんまり警戒心もなかったから、<laughs> あの、なんとなく、まあ、あの、フィーリングが合ったので。で、ま、そこからちょっと、遠距離恋愛をしだして、で、ま、今に至るっていう感じですね。うんうんうん。
うん。 うんうん。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 うんうん。 はい。 おお。 あ、そうなんですね。じゃ、あの、最初の時って、あの、ね、その、こう、声かけてきて、あ、なんかかっこいいなとか思ったのか、なんかちょっとどうかなとか、その辺どうでしたか？第一印象って。うん。
うんうん。 はい。 はい。 うん。 いや。あのね、ま、今から考えると、あれなんですけども、ずっと一緒にいてるからなんなんですけど、初めて見た時は、もう、すっごくかっこよく見えたんです、もう。あの、背も高いし、もう、うん、すごくかっこよく見えたんです。うん。
<laughs> はい。はい。 おお。 うんうん。 そうなんだ。じゃ年齢も似たような、ま、同世代って感じだったんですか？うんうん。うーん。
うん。 そうですね。そうですね。うんうん。で、だからなんとなく うん、あの、ま、すごく、ま、見た目もかっこよかったし、で、うん、「これは逃しちゃいかん」と思って。<laughs> <laughs>
はい、はい。 うん。 <laughs> なるほどなるほど。ちなみにね、あの結構、ま、あのね、外国の方とお付き合いしたいなって方でも、「ちょっと私、英語実は苦手」みたいな人もね、少なくないんですけど、その辺は大丈夫だったんですか？
うん、はい。 うん。 はい。 うーん。 その辺はね、あの幸いなことに大丈夫だったんですよ。あの、ま、あの全然流暢っていうか、やっぱ生活するのとちょっとだけその、高校の時に留学をさせてもらったりとかしてたので。
うん。 うんうん。 はあ、はいはい。
あんまり、あのそのベーシックなコミュニケーションっていうのは問題なかったんですよね。うん。
うーん、なるほどなるほど。 じゃ、その後あれですよね、遠距離恋愛っておっしゃってましたよね。どのくらいうん、どんな感じで付き合ってたんですか？
そうですね。うん。 はい。 えっとね、結構ね、あのやっぱり、当時、ま、もちろんインターネットとかはあったんですけど、ま、電話とかもその LINE とかね、そういうのがなかったから、とにかく電話代がすごく高かったんですよ。
うん。 うんうん。 あ、なるほど。
そう。で、昔はね、海外に連絡するときにお金をセーブしたい人って、あのコーリングカードっていうのがあって、もう、それを買って、で、ま、なんかめちゃくちゃ長いもう20桁ぐらいあるんじゃないのっていうぐらいの PIN ナンバーを押して、で、電話をするんですよ。
うん。 うんうん。 うんうん。 うん。 はいはい。 はい。 あ、携帯からかけられる、それは。うん、うん。うんうん。
そうです。携帯からでも、その家の固定電話からでもかけられるんですけど。
うんうん。
で、ま、行き来するのも、ま、毎回お互い、私が行った時は、ま、1回で、次彼が来るっていう感じで交代交代でやっぱりお金もかかりますので。
うん。うんうんうん。
で、でもね、早かったんです、あの決断したのが。結婚するって。 もう半年ぐらいそれを続けてたら、「もういいんじゃないか」ってなって。そう。で、お互いに、ま、何てのかな、この人だなって思ったんでしょうね、きっとね。うん。そうですね。
どのくらいではい。 ええええ。 <laughs> うんうん。 うんうん。 なるほどね。あれ、ちなみに、えっと日本はどこで、アメリカも広いですよね、時差もあると思うんす、どこにあの、彼は住んでたんですか？
はい。 うん。 はい。あのね、すごくラッキーだったんですけど、私は、ま、大阪だったんで、ま、空港はね、あの、関西空港があるので。で、彼は当時ね、その時に、あの、軍隊にいてたので、グアムにいてたんですよ。
ええええ。 はいはい。 うん。 うんうん。 はいはい。あ、そうなんだ。それはまた近い。うんうん。
そう。そうなんです。だから2時間半とか、当時ね、3時間ぐらいであの、行けたんですね。
うんうん。 あ、それはね、良かったですよね。うんうん。
そう。そうなんです。で、あの、ま、時差も1時間。グアムの方が1時間早かったのかな？なんかそうです。そうなんですよ。で、ただ、グアムの悪いところっつったらダメなんですけど、あの
うん。 うんうん。 あ、それは良かったですよね。うんうん。 うん。 ええええ。
通信網がしっかりしてない、むなかったので、当時ね。ええ、結構台風とか来るじゃないですか、ま、日本もそうだけど、あの地域ね、うん。だか、台風の時とかになると、ま、連絡がねつきにくかったりとか、そう、あとはまあ、飛行機がね、飛ば、かったりとか、ま、その、ちまあ、ディレイが起きたりとかっていうのは結構ありましたね。うんうん。
ああ、なるほどね。 はいはいはい、行きますよね、グアムって。うん。 はい。 はい、はい。 うーん。うん、うん。 ああ、なるほどね。じゃ、結婚しようって、まあ、半年間そうやってね、こう、お互いに行き来したりとか、あとそのね、国際電話で頑張って、じゃ、半年経ったらこのふお互いにいいかって思って、じゃ、すぐにそのあともう結婚されて、じゃあ、アメリカに行かれたんですか？グアムに行かれたんですか？
うん。 はい。うん。 はい。 ううん。 うん。 すそのあとなんですけど、ま、一旦日本で生活したんですね。ま、彼のその配属が日本ま、あえて日本にそうなんです。日本で、えっとね、3年もいなかった、2年ぐらいかな？でそうです。うん。
ええええ。 あ！ あ！そうなんだ。 ああ。 え、どこに行ったんですか？日本の、今度は。大阪じゃないですよね？うん。<chuckles> あ！佐世保ですか。わお。うん、うん、うん。うん。
日本のね、それがね、佐世保にいたんですよ。 そう。で、まあ、田舎ですよね。うん、そんなところ、結婚しなきゃもう行くこともなかったと思うんですけど <laughs>
ええええええ。 <laughs> はい、はい。<laughs> あ。
そうです。で、そこでにねん住みましたね。うん。
はい。 あ、じゃ、そこで新婚生活送られてたんですね、はあ。
はい。うん。そうです。うん。
じゃ、ね、あ、ね、大阪とね、ちょっと佐世保ってまあ、あの、長崎も長崎弁とかあったりとかね、あうん。あとなんか、佐世保っていうと佐世保バーガーとかなんかね、あるような気はするんですけど
ううん。 あ、ありましたね。うん。 あ！そうなんです。それが一時期すっごい流行りましたよね、なぜか。今も流行ってるのかな？うん。な
ええええ。 はやな、多分根付いたんじゃないかなと思いますけどね、なんか。<laughs>
ね、そう、あ、根付いた。なんか多分、ま、一応その、なんていうのかな、軍のステーションがあるところって、ちょっとこう雰囲気街の雰囲気が違うんですよね。ま、ね。うん。
あ、なるほどね。あの、街とやっぱり隔離されてるっていうか、その、そうですよね、きっと。うんうん。
うん。で、あの、たしは全然その、ま、ミリタリーのそのステーションがない、ベースがないところでおっきくなったので、大阪は全然関係ないので。で、そういうのも結構新鮮でしたね。あの、うん、あ、こういうこう、ミリタリーのステーションがある街、日本の街っていうのはこういうもんなんだなっていうのはなんか、沖縄とか、ま、横須賀はおっきいですよね。
はい。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 ああ。 はいはい。 はい。 うんうんうん。 うーんうーん。
とか、厚木とか横田とか、ま、岩国とかもあるのかな？だからそういうところは、なんか独特な、こう、だしがその、生まれ育った日本とは、また、違う雰囲気でしたよね。
はい、はい。 はい。 うーん。 なるほどね。じゃ、日本にいながらも、ま、ちょっと半分外国にいるような感じですか？またちょっと外国とん、また特殊なね、軍だから特殊な環境だと思うんですけ
うん。 はい。 そう！あ、え、そう！そうなんですよ。だから、あの、完全にその、ま、ミリタリーの敷地内っていうのは、あの、ま、ミリタリーが発行した ID がなければ入れないし、で、その中に一旦入っちゃえば、もうだから、あるお店とかも、あの、ま、アメリカのスーパーマーケットであったりとか、あとは、ま、ファーストフード店とかも、アメリカにしかないようなファーストフード店があったりとか、うん、だかなんかすごいこう、塀一つ越えて越えると急に、日本なんだけど、なんかちょっと日本と違うような、うん、不思議な感じでしたね、あれはね。
うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい、はい。 はい。 はいはい。うん、うん。 <laughs> うんうん。 なるほどね。あのね、なかなかこう中に入るってね、あの、1年に1回公開のね、なんか、そうイベントがあるところもありますけど
ううん。 とう。 あ！ね、あるんですよね。そう、うん。
うん、でもね、やっぱ違うと思うんですよね、その、生活してる方っていうか配偶者の方がいて、いわゆる日本人としても、ま、身内って感じで多分、あつね、こう皆さん扱われてる方とね、うん、うん。うんうん。
あ、うんうん。 そう。 ですよね、うん。だから、まあ、その、やっぱりそのさっきおっしゃったみたいに、その、公開するまあ、なんて、フェスティバルみたいなのをやるんですよね。ま、地元の人たちとの交流とかも図るために。で、やっぱそういう時にはみんなこう、外の人がね、楽しく、こう、中、普段見れないところを見たりとかっていうのはされてましたよね、うん。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
うん。 はい。 うーん。 でも多分ね、あの、あなたの経験とですね、その一回ね、あの、見た人とか、こう塀の外から「こうかな？」と思ってる人とはもう全然、ね、経験が違いますよね。うん。
はい。 うん。 あですね。 あ。それはね、やっぱりだから、あの、お買い物とかも、その、食料品を買うのとかでも、もう、あの、ま、中で買えば中のスーパーで買えば、アメリカのものなんだけれども安く買えたりとか、まあ、日本にはないものが売ってたりとか。うん。ま、やっぱりその、向こうから来た人たちが、そこで仕事をしやすくするために、ま、サポートするためのね、あの、あれだかって、遠く来てる人でも、その、アメリカのものが手に入るように、ししやすくはしてるっていうのが目的だと思うんですけど。うん、不思議でしたね。うん。はい。うーん、うん。
うーん。 ああ。 うんうん。 うーん。 うん。 なるほどね。ちなみに不思議ですよね、うん、なかなかない経験ですね、うん。うん。あの、じゃあ、今はその、じゃ、日本にその佐世保の経験を経て、今はじゃ、アメリカにいらっしゃるんですか？
ですよね。うん。 うん。 はい。 うん。そうです、もうだいぶ前に来ましたね。だから2年間だけ佐世保に住んで、で、まあ、子供ができたのでね、あの、それをきっかけに、もう、その、まあ、あの人たちって結構いろんなとこ転々とするんですよね、世界中をね。で、ま、できたらその、子供はまあ、あの、家族が二人お父さんとお母さんがいつも一緒にいてて、育てたいっていうのが、まあ、あったので、彼の方もそこはあの、そういう気持ちでいてたので、ま、そこで、もう、あの、ミリタリーを離れて、もう一般の、あの、一般の人として、ま、仕事をしてるんですけど、はい、もうそっからずっとアメリカですね。うん。
ええ。 はいはい。 はいはい。うんうん。 うん。 うんうん。 はいはい。 うん。 うん。 うん、うん。 え、どこの州に住んでらっしゃるんですか？今は。はい。
今ですか？えっとね、いろんなとこ転々としたんですけど、初めはね、あの、ラスベガスのあるネバダ州いてて、一番最初テキサスにいた、テキサスに行って、ネバダに行って、で、まあ、最終的に今落ち着いてるのはもうずっとフロリダですね。
は。はいはい。 はいはい。 ああ。 ああ、そうなんですね。じゃ、あの、家族で、こう、一緒に暮らそうっていうことで、まあ、それでもアメリカでね、あの、多分転職とかいろんなことをされつつも、じゃ、さ3つの州にいて、もうずっと、じゃあ、落ち着いたかたちで暮らしてるんですね。
うん。 はい。 そうですね、うん。 はうん。 そうですね、うん。
いや、まさにご主人と出会って、本当になんか人生が変わっちゃいましたね。
そう。 ほんとにそうなんです。だから、もし彼と会ってなかったら、たぶん私は今フロリダにもいてないしね、で、たし、全然子供にも興味がなかったんで、自分が子供を持つことなんて考えてもなかったんですけど。うん。だからなんか、うん、ちょっとした、ほんとにちょっとした、あの時に、その、まあ、いたバーで会ったことで、まあ、こんなにも、人生がね <laughs>
うん。 うん。 はい、はい。 はい、はい。 うん。 うん。 <chuckles> はい。 はい。 <laughs> うーん。
変わるもんだなと思いましたよね、うん。
でも、お話聞いてると、ま、後悔とかってよりも良かったなっていうことのが多そうですよね。
うん。 あ！ そうですね、後悔は1つもないですね。どれどの時をとってももちろん大変な時とか、ま、苦労したっていうか、まあね、あの、え、あすよね。やっぱりあの、人生いい時もあれば悪い時もあるので。だけど、じゃあ、今までのその最初っから、出会った時から今を振り返って、後悔してることがあるかって、無いですね。
うんうん。 うんうん。 ね、異国でね、こうやってね、経験とかね。うん。 うん。 なるほどね。
うんうん。
あのね、ちょっとあの、最後に聞きたいなと思ったのは、あの、彼と会った時にね、あの留学もね、高校の時にしてたし、ま、英語もね、比較的できたっていうことで、こうやはりこうね、そういう文化にこう、受け入れられるもうなんか、準備ができてたように気がするんですが、なんかそういうこう、人生ね、ひなんかそういう、こう、引き寄せたい時って、どんなことを気をつけたらいいですかね？最後に。うん。
うん。 はい。 はい。 うん。うん。うん。 はい。 うん。 あ、確かに、はい。 うん。 ああ。 そう、やっぱり思い続けることじゃないですかね。なんか思いが向いてないところには、やっぱり、なかなか足って進まないですよね。
うん。 うんうん。
うん。だからやっぱり、おも思ってると、なんか自分の足もそっちに向いてるって感じじゃないんでしょうかね、きっとね。
じゃあ、語学の勉強も含めてそういうことを言えるってことですかね？か
多分そうだと思いますね。うん。あの、図らずしてこうなったと思います。思い続けてたので。うん。
うんうん。 なるほどね。やっぱり、思いっていうのはすごい大事なんですね。うん。
はい。 大事だと思いますね、はい。
はい。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。